देखिए, आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं देखिए इस परेशानी का कारण है जो खर्चे हैं मेरे, अ, उनको देखिए मैं ट्रैक नहीं कर पाता हूँ। और समझ में नहीं आता है कि देखिए क्या किया जाए इस परेशानी का क्योंकि अ, मुझे कहें तो खर्च करने की आदत-सी लग चुकी है। और अक्सर देखिए अब चूँकि मैं घर से दूर रहता हूँ, अकेले रहता हूँ और ज़्यादातर अ, मुझे खाना जो है वो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। स्विगी, ज़ोमाटो से मँगाता हूँ, कभी बाहर स्ट्रीट फ़ूड पे खा लेता हूँ, कभी किसी रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ। तो खाने पे तो मुझको लगता है ये देखिए मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे वेतन का, सैलरी का जो कि चला जाता है। और उसके अलावा देखिए क्या होता है कि मकान का किराया भी है और बहुत सारे खर्चे हैं। देखिए अब सोशल मीडिया ऐप आपको उपयोग करना है वो भी हैं। उसके भी इंटरनेट के खर्चे हैं देखिए वाई-फ़ाई का रिचार्ज है। बहुत सारी चीजें हैं और ओ टी टी देखिए मुझको देखना बड़ा पसंद है, फिल्में देखना बड़ा आदती हूँ मैं, और वेब सीरीज़ देख लिया करता हूँ रोज़ाना ही लगभग। तो इस वजह से मैंने 4-5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म भी ले रखे हैं। अब देखिए उनके भी पैसे कट जाते हैं हमेशा अपने आप कार्ड से। और कहीं न कहीं देखिए मुझे लगता है कि लास्ट का जो महीने का जो 5-6 दिन बचते हैं, उन दिनों मेरे पास पैसे ही नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या फ़िर मुझे ही कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ को लेने की। तो मैं ले नहीं पाता हूँ, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर डि निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ और समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अब आप ही कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं अ, इस परिस्थिति से बाहर निकल सकूँ? जी।
हाँ। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको दे पाऊँ। अ, देखिए, पर यहाँ पर मेरे थोड़े-से आपसे सवाल हैं पूछने के लिए, मतलब मुझे पता चलेगा कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है शायद। देखिए, जैसे आपके खर्चों की आपने बात करी है, मासिक खर्चे, तो आमतौर पे आप बता सकते हैं कि अ, महीने का अंदाज़े से कितना कमा लेते हैं? और मतलब पूरी ही कमाई आपकी म अपनी आदतों में या अपने जो भी मज़बूरी की चीज़ें हैं, शायद बाहर से खाना या अपने बिल्स पे करना। उसमें चली जाती हैं?
जी। बिल्क हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। जी। अ, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि सैलरी तो मेरी ठीक-ठाक है चूँकि मैं आईटी में के क्षेत्र में काम करता हूँ और लगभग 3 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो अनुभव के आधार पे अ, लगभग 1 लाख मुझको वेतन मिलता है हर महीने, और समझ सकते हैं कि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए मैं रेंट पे करता हूँ हर महीने। अ, समझ लीजिए कि 20 परसेंट तो मेरा हिस्सा रेंट में चला जाता है। बाकी का जो पैसा बचता है देखिए ग्रोसरी हो गई, ख़ाना-पीना हो गया, अन्य चीज़ें। मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार तो ये भी मेरा ख़र्च है बड़े आराम से। और इसके अलावा देखिए मैंने एजुकेशन लोन लिया था अ, चूँकि एमबीए मुझे पूरा करना था एमबीए आईटी तो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो एजुकेशन लोन भी लेना पड़ा था मुझको। अब वो उसकी भी किश्तें देखिए जाती हैं वो भी 10 हज़ार रुपए कट जाते हैं, और बाकी जो देखिए पैसे बचते हैं ज़्यादातर फ़िर क्या होता है कि जैसे महीने के शुरुआत से ही ख़र्चे शुरू हो जाते हैं। मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है, जो कि अमूमन आप कह सकते हैं कि ये लगभग 20 परसेंट हिस्सा तो मेरा क्रेडिट कार्ड के बिल में चला जाता है हर महीने। और उसके अलावा जब पैसे बचते हैं तो मैं कभी घूमने चला जाता हूँ, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने लगता हूँ, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के देखिए ख़र्चे हैं। स्पॉटिफाय का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, यूट्यूब प्रीमियम है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कई बार कि मैं पैसे अपने वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेस ख़र्च कर रहा हूँ अ, आय से ज़्यादा कर रहा हूँ। और जब देखिए ऐसे में क्रेडिट कार्ड का बिल जब आ जाता है तो उसको भरने में बड़ी असमर्थता होती है और बहुत परेशानी महसूस करता हूँ। समझ में ही नहीं आता है क्या जी किया जाए और पता ही नहीं चलता है कि देखिए पैसे कहाँ जा रहे हैं, और हालाँकि कई बार देखिए मैंने अ, सोचने की अ, कोशिश की ध्यान लगाने की कि भई अ, इस तरीक़े से अगर मैं पैसे ख़र्च करूँगा तो देखिए ज़ाहिर-सी बात है बचत नहीं हो पाएगी मेरी जो कि हो भी नहीं रही है देखिए। पिछले 1 साल से मैंने एक भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में नहीं डाला है। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी परेशानी है मेरे लिए, कि भई कोई परेशानी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तबीयत ही ख़राब हो जाए तो फ़िर ऐसे में मैं क्या ही कर पाऊँगा, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके बड़ा तनाव में रहता हूँ मैं आजकल। आप ही कुछ सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए ऐसे में। जी।
ओह! अच्छा। ओह हो! बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए पर आपकी ये जो भी परेशानी है ख़र्चों का बढ़ना और मतलब सेविंग्स ना कर पाना, ये अभी हाल-फिलहाल की ही परेशानी है या लंबे समय से चल रही है मतलब महीने से, कुछ हफ्ते से? मतलब और अगर है तो कितने वक़्त से है शायद ये परेशानी आपको?
हुँ, जी देखिए मुझे लगता है कि पहले तो मैं ठीक-ठाक सेविंग कर लिया करता था। क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें देखिए मैं सोचा करता था भविष्य को लेके अपने और बड़ा चिंतित रहता था कि भाई भविष्य में पैसे तो चाहिए ही। बहुत सारे गोल अचीव करने होते हैं। एक फ्लैट भी खरीदना था मुझको तो मैं अ, करियर की शुरुआत में ही जब मैंने नौकरी स्टार्ट की थी 3 वर्ष पहले। तो सेविंग की आदत थी, मेरी बड़ी अच्छी आदत थी और मैं हिसाब से पैसे खर्च किया करता था। महीने के लास्ट में भी देखिए मेरे पास कुछ पैसे बच जाते थे, लेकिन अभी इधर बीच पिछले 6 महीने से पता नहीं क्या हो गया है कि ना मेरे पैसे बच पा रहे हैं और ना मेरी सेविंग ही हो पा रही है। और समझ में ही नहीं आता है कि क्या किया जाए, कहाँ पैसे जा रहे हैं, किस तरह से ट्रैक किया जाए? और अ, अभी 6 महीने पहले असल में हुआ क्या था कि मेरा वेतन वृद्धि हुई थी, मेरा प्रमोशन हुआ था ऑफिस में और मुझे 20 परसेंट का हाइक मिला था। तो इसी के बाद से फ़िर जो अनावश्यक खर्चे मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो मैंने पैसे खर्च कर देता हूँ ये मुझे एक आदत-सी लग चुकी है। और कई बार देखिए इतना ज़्यादा पैसा मैं खर्च कर देता हूँ कि महीने के लास्ट में मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। अब ऐसे में देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर मुझको घर जाना पड़ जाए अपने होमटाउन या फ़िर कोई फेस्टिवल आ जाए। तो फ़िर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी।
बिल्कुल। अ, देखिए पर आपको पछतावा नहीं होता है बाद में कि हाँ, इतना पैसा मतलब 1 लाख सैलरी अंदाज़े से, शायद कम भी हो इससे। तो आजकल के ज़माने में तो बहुत बड़ी रकम कह सकते हैं हम। लोगों के पास तो इससे भी कम चीज़ें होती हैं पैसे सर्वाइव करने के लिए। तो आपको कभी पछतावा नहीं होता है कि इतना पैसा आप उड़ा देते हो, चाहे शौक हो, आदतें हो। मतलब जैसे आपने बताया कि ओटीटी आपको पसंद है तो आपने 4-5 ओटीटी प्लेटफ़ार्म पे रिचार्ज करके रखा हुआ है, जो मन पड़े वो ले लिया। तो देखिए, ये फ़िज़ूलख़र्ची के बाद में आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं या पहले से पता है फ़िर भी आप करते हैं कि हाँ चलो ठीक है। या आपको क्या लगता है कि पैसे की कमी है? आपका जो भी निर्धारित लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको सताती हैं?
हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। अ, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि जब मैं पैसे ख़र्च करता हूँ तो बड़े उत्साह से करता हूँ और समझ में नहीं आता है कि देखिए क्या किया जाए। एकदम से जब सैलरी आती है ना तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता मुझे ऐसा लगता है। और अनावश्यक रूप से पैसे ख़र्च करना, हमेशा पार्टियों में जाना, दोस्तों के साथ समय बिताना, फिल्में देखने चले जाना। कई बार मैं ट्रिप पे चला जाता हूँ हर दूसरे महीने, हर महीने। तो बहुत ज़्यादा पैसे ख़र्च कर स करने लगता हूँ अनियंत्रित तरीक़े से। लेक़िन बाद में जैसा कि आपने बोला कि देखिए पछतावा भी बहुत ज़्यादा होता है मुझको। जब मुझे समझ में आता है कि यार ये तो इतने ज़्यादा पैसे ख़र्च हो गए हैं और महीने का अ, लास्ट में कैसे काम चलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मैं सोच में आ जाता हूँ। बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता हूँ और कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या किया जाए। और वाक़ई में देखिए पछतावा तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है लेक़िन ख़र्च करने के बाद होता है। ख़र्च करते समय पता नहीं क्यों किसी किस चीज़ का उत्साह होता है और खुशी होती है। और कई बार ये भी एहसास होता है मन में कि भाई पैसे मैं कमा किस लिए रहा हूँ। और या कह सकते हैं कि देखिए मेरे ऊपर फ़िलहाल अभी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अ, सीरियस नहीं हूँ पैसों को लेके। लेक़िन देखिए वाक़ई में जब भी जब पैसे ख़र्च हो जाते हैं, जब मेरे पास अपने ख़ुद के लिए जब या सेविंग के लिए पैसे नहीं बचते हैं तो बहुत पछतावा मुझको होता है। अपनी आदतों पे बड़ा गुस्सा आता है मुझको और समझ में ही नहीं आता है कि देखिए क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? और परेशानी तो होती है और यही कारण है कि देखिए आजकल मैं बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा हूँ। जी।
बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ गई हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको आपकी जो भी अ, चीज़ें हैं उसको क्लियर करनी चाहिए। मतलब मासिक वेतन जितना आपको मिलता है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले बचत कीजिए। चाहे 1 लाख है तो उसमें 20 से 25 हज़ार मतलब बोल सकते हैं 25 है ना? उस उतना तो आपको बचत कर ही दो। कोई बैंक में डाल सकते हैं, कहाँ एस आई पी करवा सकते हैं, ऑटोमेटिक पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाएँगे। तो वहाँ पे आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है और बचत भी हो जाएगी लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा आपको। है ना? इसके अलावा भी देखिए जैसे आपने बोला कोई आकस्मिक खर्चे अगर आ गए, तो आपके पास पैसे तो हैं नहीं, आपने तो उड़ा दिए। तो वहाँ पे देखिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, आजकल तो वो फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वो भी आप मतलब कर सकते हैं। आपका हो चाहे परिवार का हो, फैमिली इंश्योरेंस मिल रहा है। है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकल की हैं, वो चीज़ें आप अपना सकते हैं। हाँ, इसके अलावा छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, जैसे सबसे पहले मुझे लगता है आपको अपने क्रेडिट कार्ड को कम करना चाहिए, अगर 2 से 3 यूज़ कर रहे हैं। तो 1 रखिए, मेरे हिसाब से तो 1 भी मत रखिए क्योंकि क्रे क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप बेफ़र्म होके पैसे खर्च कर सकते हैं। क्योंकि उस पे आपकी लिमिट नहीं रहती, डेबिट कार्ड से तो आपको उठाने पैसे जाना पड़ेगा, आपको पता चलेगा ना आज 5 हज़ार निकाले, कल तक खत्म हो गए। आपको लगेगा ना कि 1 दिन में मैंने इतना पैसा उड़ा दिया, तो एक रिकॉर्ड रहेगा। हो सके तो उसकी लिमिट कम कीजिए कार्ड्स की, इसके अलावा जैसे आपने बताया आपको मूवीज़ का, वेब सीरीज़ का शौक इतना है कि आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही खरीद रहे हैं। हालाँकि मुझे लगता है इतना वक़्त तो किसी को मिलता ही नहीं है ना कि हर जगह, हर एक ऐप पे जाके आप देख पाओ। हाँ, आपको जो चीज़ें पसंद है वो मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो उस पे भी आप थोड़ी कटौती कर सकते हैं, जो ज़्यादा आपको रुचि दे रही है वो ओ टी टी प्लेटफॉर्म खरीद लीजिए, 1 या 2 रखिए। है ना? थोड़ी बचत हो जाएगी आपकी। इसके अलावा भी देखिए आपके जो भी शौक हैं, शायद अगर कपड़े लेने के हो या इसके अलावा जैसे आपने बोला घूमना-फिरना पसंद है। तो उस पे भी आप देखिए एक मैं बोलूँ रूटीन बनाइए मतलब टाइम-टेबल बोल सकते हैं कि अगले महीने जाना है, 2 महीने बाद जाना है। है ना? मतलब हर बार फिक्स नहीं है ऐसा नहीं, पहले से तय कीजिए। जिससे क्या होगा पैसे की बचत आपको कैसे करनी है, कहाँ कितना पैसा जोड़ना है वो आपको पता रहेगा, क्योंकि देखो निजी खर्चे हैं उसमें पैसे तो जाएँगे। है ना? खाना-पीने जैसे आपने बताया, आपको वहाँ दिक्कत है। तो आप कोई कुक रख सकते हैं, उसमें पैसे कम जाएँगे। बाहर का खाना-पीना हाइजीन वाला तो होता नहीं है, अनहाइजीनिक होता है। तो इससे अच्छा कोई कुक हायर कीजिए या कोई टिफिन सर्विस ले लीजिए। वो आपके लिए भी फायदेमंद है, सामने वाले को भी पैसा मिल जाएगा, आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। है ना? इतनी ज़्यादा मतलब बाहर मंदी, तेज़ी आती रहती है। इसके अलावा आपको कोई और परेशानियाँ हैं?
हाँ। ठीक है। जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी। हाँ। सही बा हाँ। ठीक है। जी। अच्छा। सही बात। हाँ, सही कहा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल अ, नहीं बिल्कुल और वाक़ई में आपके सुझाव जो हैं बड़े कमाल के हैं और मुझे लगता है कि आपके दिए हुए सुझावों पे मैं अमल लाऊँगा, तो जल्द ही इस परिस्थिति से बाहर आ पाऊँगा। और वाक़ई में कह सकते हैं कि आपके सुझावों पर अमल करके, मेरा जीवन थोड़ा-सा सुधर सकता है और बहुत-बहुत धन्यवाद इन काम के सलाहो के लिए।
बिल्कुल, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे अ, बता सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित रहूँगी। आपका धन्यवाद।
जी।